Genau, ne, und, dass man auch so 'n bisschen diese Tiefe und versteht un nachvollziehen kann, ne? Also, ist auch sehr w so ich finde alles so ja, so einfach so diese ganzen Charaktere sind so also, die Char über die kann man l stundenlang reden, wenn man möchte, ne, und da nämlich auch die ganzen, äh, Bösewichte, die auch immer aufgetaucht sind, ne? Also, immer der der eine Drogenbaron, dann kommt der nächste Psychopath und dann ist das nicht nur 'n Psychopath, sondern auch 'n Soziopath, ne, weißt du? So, ddas ist einfach, äh und der andere ist 'n eiskalter Killer und so. Mhm.
Mhm, mhm, ja. Ja, und die Charaktere, die sind eben auch nicht schwarz-weiß, die sind eben auch vielfältig. Also, ja, offensichtlich habe ich noch nicht die ganze Serie geguckt, aber, äh, dieser, äh dieser ehemalige Student, mit dem er da anfängt, Drogen zu kochen, ist ja auch eigentlich kein echter Bösewicht.
Genau, ja, ja, also, so der ist der ist 'n wirklich super guter Kerl eigentlich, ne? Der ist, ähm der ist sozusagen nur an die falschen Leute geraten und, äh dazu muss man auch sagen, dazu gehört sein alter Chemielehrer, ne, im Endeffekt.
<snorts> Äh, das ich musste grad grinsen, weil ich an die Szene mit der Badewanne denke, ähm, das das das war eben so herrlich, wie auch die d der Frust des Chemielehrers <chuckles> „Habe ich dich habe ich dir nicht g genau gesagt, was du kaufen sollst?“ Und und und der, ja und der: „Ja, also, verstehe ich überhaupt nicht, wie soll hier ne? Wenn ich hier 'ne total s gute Badewanne habe und dann“, mhm, ja, genau deswegen. <laughs>
Die habe ich gra ja, ja. Ja. Mhm, ja, ja, genau. Warum, ne? Und dann Ja. Mhm. Boah, es genau, also, so so einfach manchmal auch so so diese dummen also, so so, ne so diese Schüler-Lehrer-Beziehung einfach, ne? So, er sagt's ihm, er ma er denkt dann so selber, sagt so: „Ja, warum soll ich das machen? Ich habe doch 'ne Badewanne, warum soll ich mir so so 'ne Plastikwanne holen“, ne? Und dann wä dann <chuckles> dann fällt die Lösung einfach von seiner Decke herab, ne?
Ja, ja, und und der Frust des Lehrers, dass eben offensichtlich bei dem im wa überhaupt nie irgendwas angekommen war von der ganzen Chemie-Sache. <chuckles> Ja.
Mhm. Es gab auch so 'ne lustige Szene, da haben die so wirklich äh, da waren die in der Wüste, haben in ihrem Wohnmobil ganze Zeit durchgearbeitet und dann hat er den Zündschlüssel stecken gelassen, ne, und dann waren die da einfach so so ja dann ist die Autobatterie leer gegangen und so. Und dann hat sagt er so: „Hä, du hast doch gesagt, ich sollte, äh, den Schlüssel irgendwo hin tun, wo wir es nicht verlieren.“ Und dann sagt er so: „Ja, aber doch nicht in den Zündschlüssel für 3 Tage“ und so, weißt du? Das ist einfach so so auch noch nebenbei so bisschen Comedy zu dark zu dieser dunklen Thematik auch und so, ne, und das war auch einfach also, so so ne? Das ist, äh, auch noch mal so nett, solche Momente zu haben, ne, in dieser, ähm, auch dunklen Serie.
<chuckles> Ja. Ja, du ha hast hast mich jetzt, äh, direkt angefeuert. Jetzt muss ich mal bei Netflix gucken, ob die mir auch den Rest dieser Serie noch anbieten.
Gibt es, habe tatsächlich auch heute wieder angefangen, auf Englisch zu schauen sogar, ja.
<chuckles> Na denn, <chuckles> dann weiß ich, was ich den Rest des Abends mache. Tschüss, du.
<chuckles> Viel Spaß.